Genau, also absolut verständlich, dass wenn du dann erst mal im Modus bist, äh, zu tun und zu machen und, äh, dass es dann natürlich schwierig fä schwerfällt, das noch mal anzugehen, absolut verständlich. Aber vielleicht wäre echt 'ne kleine Lösung, das mal abends zu versuchen, wenn die Luft da ist. Ähm, es könnte auf jeden Fall 'ne Option werden, vielleicht erst mal bev bis es wieder komplett morgens möglich ist. Hast du denn ein Ziel oder ein Wunsch, wie oft die Woche du das am liebsten hättest, dass du dazu kommst?
Mhm. Ja, also am liebsten wär mir tatsächlich jeden Tag, ne, weil ich halt einfach merke, wenn ich das auch nicht mache, dass ich dann teilweise auch einfach, ähm, <tsk> ja, reaktiver bin, ne? Also oder auch so generell fahriger. Also, ich merke schon, dass mir das morgens extrem gut tut, weil ich mich dann so sammele und weil ich das Gefühl habe, ich gehe irgendwie in 'ner ganz anderen Klarheit so durch den Tag. Also, dass ich wirklich dann schon so mich sozusagen or innerlich organisiert habe und das, was ich dann so zu tun habe, dass ich das dann dass das mehr flutscht, dass ich, ähm, wieder besser durch äh, rutsche und auch mit meinen Kindern eigentlich ruhiger bin, weil ich sozusagen erst mal mich ge sammeln konnte. Von daher also am liebsten wär mir tatsächlich, ähm, jeden Tag, aber vielleicht muss ich da auch 'n bisschen, ähm
Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Ja.
ja, realistischer sein, äh, weil die Kinder werden ja auch größer. Das habe ich ja auch an meinem ä ältesten Sohn selber schon gemerkt so, ne?
<chuckles> Genau. Ja, vielleicht reicht es ja, wenn du dir erst mal 'n etwas kleineres Ziel setzt, was vielleicht besser erreichbar ist, ähm, wenn du dir sagst, okay, wenn es jetzt nur an 5 Tagen die Woche klappt, dass das vielleicht erst mal 'n Ziel wird oder für jetzt für die nächste Zeit, wo es halt noch n alles 'n bisschen unstabiler vielleicht sogar ist morgens. Ähm, und dass du überlegst tatsächlich, könnte auch funktionieren, ähm, das an was wir eben hatten, an anderen Zeitpunkten zu machen, dass du's halt tatsächlich an deine bestehende Tagesroutine halt einfach anbindest, so wie sie halt ist, ne, weil sie jetzt grad 'n bisschen anders ist, dass man überlegt: „Wo könnte man das denn sonst hinpacken? Wo wäre ein guter Zeitpunkt, wo ich mir auch vorstellen kann, 'n bisschen runterzukommen?” Ähm, denn du wirst da wahrscheinlich nicht so gut die komplette Tagesroutine ändern können. Das macht's dann natürlich schwierig und dann, ja, wie du gesagt hast, auch, äh, die realistischen Schritte zu sehen, das kann natürlich auch helfen, und vielleicht nicht zu viel von sich zu verlangen jetzt so direkt zum Start. Ähm, aber a auch verständlich, dass du's ja unbedingt schaffen möchtest, weil du ja auch sagst, es tut dir so gut und, ähm, genau. Ja, vielleicht erst mal kleine Schritte angehen im Sinne von erst mal 5 Tage die Woche zu versuchen und alles, was noch draufkommt, ist ja dann super.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.